Ja, ja, ah, du, äh, ich weiß noch nicht, was heute geschehen wird. Ich meine, der Tag ist noch jung. Ich habe heute spät angefangen und ja, mal 'n bisschen locker. Siehst du, es sah aus, als ob es regnen wollte. Es war ganz grau. Dann hat's angefangen zu donnern und jetzt ist wieder hell. Der Tag selbst weiß nicht, was er machen soll, dementsprechend. So, aber ich dachte mir mal so gesellschaftsmäßig, äh, Kolonialismus, was denkst du denn da? Ich meine damals, wenn's nicht, d äh, wenn's das nicht gegeben hätte, erst mal wäre die Umwelt nicht so verschmutzt und so so böse dran. Auf der anderen Seite könnte man sich auch nicht alles kaufen, denn bevor das passiert ist, musste halt jeder seine eigene Klamotten machen und sein eigenes dies und das machen. Und ja, sag mal, was hältst denn davon? Ich meine, das ist gut und schlecht.
Ja, ja. Hm. Ja. Mhm. Also findest du, das ist heu heute noch Kolonialismus, dass wir unsere ganzen Klamotten aus Asien kriegen?
Hm. Ah. Na ja. Na ja.
Also Kolonialismus, da denke ich eher an Afrika, also wie die europäischen Länder da diese
Ist ja doch, hast du recht. Und Afrika, so wie sie übernommen haben, ja. Doch, ist richtig.
also praktisch die die ganzen Rohstoffe und Güter da praktisch abge äh, abgefahren haben da. Ja, ey, da gab's ja in Deutschland als ich Kind war, da gab's direkt noch Läden, da stand 'n Riesenschild, Kolonialwaren.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Aha, aha. Ja, ja, sicher. Ja. Aha, aha. Ja, denn denn, die kamen vom vom von irgendwo anders, ne?
Also gab's dann was Apfelsinen oder was? Keine Ahnung.
Mhm. Ja, aber mit damit kommt dann doch auch, äh äh, so eine Art Sklaverei oder richtig Sklaverei, ne, wie die Engländer damals mit Indien und, äh, auch in anderen Plätzen und wie du sagst Afrika. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns
Mhm.
ganz lange her erinnern, dass das halt jeder so ungefähr von Afrika kam, und deshalb, äh äh, will da jeder 'n Stück davon, ne?
Ja.